آه. أنا بمناسبة الغُطس فكرتني بآخِر غُطس خ خَدته في البحر الأحمر، لما نزَلت أعمل snorkeling وبدأت أشوف الشّعاب المرجانيّة والألوان الملوّنة، الأسماك الملوّنة تحت المَيَّة.
معلش بقى أنت عملت إيه، قُلت عملت إيه؟
آآ، عملت ال ال ال د خَدت غُطس هناك في المَيَّة ولبَست اللي هي النضّارة الكبيرة دي والأنبوبة بقى اللي بتطلَع فوق المَيَّة بنتنفِّس منها دي، ف ال اللي هي الsnorkeling آه، آآ snorkel آه، بالضبط، snorkeling اللي هو بننزِل كده نلبِس نضّارة مَيَّة كبيرة وبتبقى أنبوبة طالعة فوق سطح المَيَّة بنحُطّها في بُقنا فالأُكسجين داخِل لي لأن س طَرْف الأنبوبة فوق ال فوق سطْح المَيَّة.
أيوه. <laughs> آه جميل. snorkel آه. إمم. فوق فوق سطْح المَيَّة. شُفت إيه بقى في العوالِم اللي تحت دي بقى؟ اوصِف لي.
آه، ف يعني أنا أنا شُفت الأسماك الملوّنة اللي كنت باشوفها في الأفلام الأجنبي، يعني أنا ما كنتش أعرَف إن هي موجودة، و ح آه.
يعني الأفلام أسماك، الأفلام الأجنبي بتبقى مختلِفة على الأسماء الأسماك الأفلام العربي؟ <giggles>
أ م آآ لا، هي ده ده ي لأ أ لا، لا <chuckles> مش مش مختلِفة، أقصُد الحاجات اللي كنّا بنشوفها، آه أيوه، أيوه، أقصُد الحاجات ال ال الحاجات اللي كانت بتسحِرنا في السمكة نِيمو بقى والأفلام الأجنبي والحاجات الجميلة دي، موجودة أصلًا في الحقيقة، هُم واخدينها من الطبيعة ال يعني ال ال اللي كان بيخطَفنا على التليفزيون ده ما يتقارنش باللي موجود تحت المَيَّة. يعني الواحد شاف أسماك مثلًا وشِعاب مرجانيّة وحاجات بألوان زاهية بطريقة، إيه الرُّقي والشياكة والجَمال ده! يعني أنا فاكر من الأسماك الجميلة أوي اللي شُفتها، كانت سمكة لونها يعني أ أسوِد أسوِد، أول مرّة أشوفها، بس اللون الأسوِد لوحده آه اللون الأسوِد لوحده يخوِّف أو شكله مش لطيف شوية على ال لو تخيّلته مرعِبة شوية، بس تعالَ آه، بس تعالَ بقى شوف الأسوِد ده لما تلاقي فيه حِتَت كده ملوّنة أزرق آآ، يعني أزرق غامق كده شوية مع أ أ حِتّة لونها أصفر، مش عارف خطوط في الدّيل أو كده بتاع، يعني حُط على الأسوِد بقى شوية الحاجات الشيك دي يطلَع لك كده حاجة ساحرة يعني، اللي هو إيه الرُّقي والجَمال ده، إيه ال إيه اللذاذة دي! ففعلًا بجد يعني لو أكلّمك عن عالَم البِحَار، آه، يعني يمكن أنا كلّ ده برضه زي ما باقول لك على سطح المَيَّة، يمكن اللي تحت يمكن لسه ما اكتَشفناهوش ونكتشفه يومًا ما من ال عظَمة ال الخلْق يعني. بس بجد هو عالَم جميل وفعلًا الواحد لو يفكّر فيه، يعني مش هينتهي يعني.
آآ ده دُعابة طبعًا يعني، ما أنا فاهم. <chuckles> أسوِد آه. م مرعِبة، يعني سمك ت تقصُد سمكة مرعِبة، آه. <chuckles> إمم. م ممتِعة طبعًا. نعم.